E a aí eu estava fazendo algo, o ela estava, minha esposa fazendo outra coisa, a menina abriu a porta e foi pra pra frente de casa, né.
Pra rua. Hã.
E aí eu escuto o meu filho gritando: "Pai, pai, mãe a" a a irmãzinha está está lá no quintal, né. E eu: "Nossa senhora". Então, desde aquele dia eu fiquei assim, ressa
Boa. Traumatizou, né, lógico. Uh! Meu Deus.
Porque vai que eu estou dormindo, ela acorda, sei lá, ela vai, eu vo eu sempre vou fechar a porta, mas vai que ela vai na cozinha, quer pegar alguma coisa, ela é muito curiosa, ela é muito ativa. Então assim, com ela eu não confio, eu dormi, eh, porque vai que ela acorda, né. E aí eu estou, mas, eh, quando a minha esposa está em casa sim, ai eu tiro a minha a minha soneca aí pra porque é muito bom aque aqueles 30 minutos, né, você recupera bem.
É. Uhum. Entendi. Nossa é revi é revigorante, né. Nossa seria ótimo se você conseguisse. E se você colocar por exemplo, você tem aquelas babás eletrônicas?
Exatamente. Por exemplo, se eu tiro uma Ah eu também não confio nisso, aí eu eu entendo que você fala, mas ela é silenciosa, então, eh, isso aí é bom pra bebê, né, quando a criança, a gente usou muito na época, evidente, maravilhoso, né, que a criança acordava chorando, aí você escutava, mas já essa idade já não pra mim não é eficiente porque ela a
Não. <laughs> Entendi. É, é verdade. Sim. Mas ela ela não dorme? Porque se ela dormir, aí a babá eletrônica de repente, né, poderia te ajudar a tentar dormir um pouquinho, deixa você pode até dormir no mesmo quarto que ela, colocar ela junto de você pra dormir, e fechar o quarto, né.
Então você você está me falando de uma versão mais moderna. Vamos lá então. Como é que funciona isso? Quer dizer que eu eu, vamos supor que eu estou dormindo lá, né, no no quarto, né, eh a babá eletrônica vai me avisar que ela acordou?